Mh-mh. E, mhmm, da dove ti arriva l'ispirazione? Nel senso, sei più il tipo che apre il frigo, vede 3 cose che non c'entrano nulla e pensa: "Okay. Sfida accettata," oppure ti ispiri più a un viaggio, a un ristorante, magari, dove hai assaggiato un piatto o qualcos'altro?
Mh. Allora allora, ehm, io, ehm, tendenzialmente non diciamo, non compongo piatti, uhm, guardando nel il frigo dicendo: "Ah, guarda posso fare questo e quest'altro," che diciamo, uhm, secondo me ci vuole un po' più di maestria, uhm, e quella effettivamente, uhm, se magari non lo fai per lavoro, uhm, secondo me, è anche più difficile, ehm, stare lì ad inventare. Ehm, io tendenzialmente, uhm, come dicevi tu, mhmm, o magari vado in ristorante, e provo ad imitare nuovamente una ricetta, ehm, che mi è stata proposta e mi è particolarmente piaciuta, e in passato mi è successo, oppure, ehm, mi rifaccio a 2 ricettari: uno è Il Cucchiaio D'argento, che diciamo è anche conosciuto è un libro anche abbastanza conosciuto, ehm, mentre l'altro è fatto diciamo dalla dalla nonna, quindi è un po' più più tradizionale. Quindi, diciamo le mie fonti di ispirazioni di ispirazione sono tendenzialmente, uhm, queste 2. Mhmm, diciamo è è più difficile.
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Ho presente, ho presente. Okay, capito. Mh-mh. E con le ricette, invece che che rapporto hai? Nel senso: le segui alla lettera la prima volta e poi vai mhmm, vai a istinto? Le usi solo come linea guida o le segui proprio alla lettera?
Mh-mh. Ti dico la verità? Ehm, la mia ragazza, ma anche i miei genitori a volte, perché capita di cucinare, vorrebbero che non le seguissi così tanto alla lettera, anche perché, magari sono piatti <chuckles> che che si ripetono, ma io ogni volta devo devo dosare tutto, devo dosare tutto, ehm, tutto deve essere perfetto. E questa cosa, diciamo, l'ho presa anche un po' da da mia zia perché mia zia, ad esempio, uhm, è una chimica che è, ehm, appassionata insomma oltre al suo lavoro da chimica, ehm, cucina anche tanti dolci e mi sempre detto che siccome la cucina è chimica, i le dosi devono essere sostanzialmente, ehm, quelle indicate, quelle prefissate. Forse a volte sono un po' troppo pressante, perché proprio, mhmm, mi appli cioè se sono 100 grammi non so, di farina, se ne metto cen anche 101, 102 già mi dà fastidio, perché non lo rispetto, quasi maniacale come cosa. Ehm, però tendenzialmente sì, sono uno che segue proprio alla lettera le ricette anche perché, ehm, diciamo non voglio non voglio sfigurare, ecco.
Mh. Mh. <chuckles> Okay.